Oye, y cuéntame, ¿qué hábitos diarios alimentan tu ambición día a día?
Pues, la verdad, mis hábitos que yo aplico diariamente, primero que nada, es levantarme temprano, ¿por qué?, porque si me levanto temprano es porque voy a hacer cosas y no voy a estar simplemente, eh, acostado en mi cama o algo así. Si yo me levanto temprano es porque me voy a levantar para desayunar y así tener la mañana libre. Y, empezar primero bien, desayunando. Entonces desayuno temprano y para eso ya acomodo mi horario para para comer más al rato. Entonces, eh, se podría decir que empiezo mi día levantándome temprano para acomodar mis 3 comidas diarias, porque a mí me gusta comer las 3 comidas diarias.
Si. Oye, ¿y a qué hora te levantas?
Normalmente, no me gusta pasar de mediodía, entonces me gusta levantarme entre las 8:00 y las 10:00. Lo más tarde que me podría levantar son las son las 11:00 de la mañana, pero ya al mediodía se me hace muy tarde. Normalmente me levanto temprano porque voy al gimnasio. Entonces voy al gimnasio y y desayuno. Entonces ya cuando vuelvo del gimnasio son como unas 2 horas en lo que estoy allá. Entonces vuelvo y ya me da hambre. Entonces ya puedo puedo comer llegando de allá y ya puedo hacer cualquier cosa porque tengo la tarde libre. Entonces ya puedo dedicarme a hacer algún trabajo, tener hacer algu alguna tarea o salir con mis amigos. Entonces, ya con eso de levantarme temprano, ya está, ya tengo hecha como que la la gran parte del día, porque ya, ya hice lo importante al principio.
Ah, okey. Si. Sí, o sea, para ti lo importante es como desayunar y hacer ejercicio. Y si, por ejemplo, algún día no te logras levantar tan temprano, o sea, ¿qué otro cambio harías para mejorar esto? ¿O, eh, ma o levantarte más temprano o irías al gimnasio en la noche? ¿O cómo solucionarías esto?
Pues trataría de hacer mi misma rutina diaria, solo que po posponiendo los las los eventos, así como que desayuno más tarde, voy a gimnasio más tarde. Simplemente seguir la misma rutina para no para, por ejemplo, para no fallar, porque, pues, si me levanté tarde, a lo mejor es porque tuve estuve cansado, llegué tarde a mi casa o así, porque tampoco es como que me guste dormirme tarde. A mí me gusta dormir mis 8 horas, porque yo pienso que descansar correctamente es parte importante de de de de la vida de una persona. Porque si si no duermes correctamente, no duermes lo suficiente, todo el día vas a estar cansado, vas a estar somnoliento. Entonces, como que, uh, hay que balancear eso. Entonces, pues, yo pienso que así, eh, a lo que tú me preguntaste, yo pienso que, pues, es recorrer mi, simplemente mi horario.
Sí, tiene razón. Qué bueno que piensas de esta manera, oye, y, por ejemplo, cuando dices ambición, ¿a qué te refieres exactamente?, por ejemplo, ¿ventas profesionales, proyectos escolares, reconocimiento? ¿Qué es lo que piensas cuando piensas en esa palabra?
Yo pienso que son, eh, en metas ambición, en cumplir mis metas y o obtener mis mi lograr mis objetivos. Entonces, para mí, ambición es eso, cumplir tus metas, porque tus metas tienen un objetivo, entonces, eh, vas logrando tus objetivos para llegar a a una meta en concreta, porque a mí me gusta levantarme temprano, ¿por qué?, para ir al gimnasio, ¿por qué voy al gimnasio?, para estar sano, tener un buen cuerpo, sentirme a gusto conmigo mismo y no tener ningún no tener ningún problema de salud, entonces, también para lograr eso, pues, digamos que esa es la meta, para lograr eso ocupo levantarme temprano, desayunar, comer bien, más que nada, comer bien y aparte de eso, ir al al hacer ejercicio, entonces, yo pienso que, eh, a lo largo de de todo eso, de mis hábitos diarios, se se va cumpliendo me voy acercando más a a mi meta, cumpliendo pequeños objetivos.
Cierto. Qué bueno. ¿Y cuál sería, por ejemplo, tu meta?
Pues, supongamos que digamos que estar saludable, tener un cuerpo sano y estar lo más saludable que se pueda. Porque, simplemente, no me gustaría, por ejemplo, en algún futuro, debido a que, n por ejemplo, nunca hice ejercicio, eh, caer en al enfermo y que no pueda mi cuerpo no aguante, entonces ya ahí quede, supongamos. Entonces, del otro modo, cuando tú haces ejercicio, tu cuerpo, cuando caes enfermo o tienes algún accidente, tu cuerpo se va recuperando de tu mismo músculo. Entonces, ya tienes como que un seguro.
Muy bien. Qué interesante lo que me dices. Pero, por ejemplo, en el tema de metas profesionales o ya me contaste como de un proyecto personal, pero, ¿tienes alguna meta profesional, por ejemplo, en tu trabajo o en la escuela o algo así?
Claro que sí. Me gustaría llegar a ser el el jefe de algún proyecto de programación, ya que yo soy programador. Entonces, me gustaría, por ejemplo, en algún momento llegar a ser algún jefe de algún proyecto. Porque aho eh, actualmente, trabajo en proyectos de programación, pero yo soy como que un empleado más. Entonces, puede que llegue en algún momento donde, eh eh, mis habilidades sean requeridas para para liderar un proyecto. Entonces ahí sí, la verdad, sí me gustaría mucho. Tengo mucha mucha ambición por eso.
Ah, entiendo. Ay, qué bueno, la verdad es que suena superbién y aparte que, o sea, te guste, hacerlo y que tengas como la ambición para decir: "Bueno, le voy a estar echando ganas, para si en algún momento necesitan de lo que estoy haciendo, de mis habilidades, lo puedan usar". Qué bonito que pienses de esa manera.
Sí, la gracias por por ese comentario, y yo pienso que si tú estás trabajando en algún lugar, te tiene que gustar tu trabajo, entonces, porque, como bien dices, el que le gusta su trabajo no trabaja, porque para ti no sería como que trabajo, lo est lo estás haciendo por por gusto, tú vas a hacer lo que te gusta, no no no te sientes como que obligado, entonces, si yo fuera líder de un proyecto de de software informático, la verdad yo me sentiría muy feliz, estaría aplicando todos mis conocimientos y trataría de de dar lo mejor de mí para para sacar esa ese mm, proyecto adelante.
Cierto. Qué padre. No, y aparte, por ejemplo, vas a tener también, muchos empleados, y en algún momento tú llegaras a ser el líder, como a que estén trabajando para ti, y justamente lo que dices de la motivación, o sea, qué bonito, porque, si te gusta tanto tu trabajo no vas a sufrir por estar haciéndolo todo el tiempo, y vas a ser como que las otras personas también se sientan alegres o sean más empáticos, o sea, vas a transmitir esa alegría y esa por ejemplo, hay jefes que a veces están muy enojados o siempre están de malas, porque la verdad detestan su trabajo.
Sí, claro. Oh, sí, claro, yo pienso que un buen jefe, eh, bueno, yo pienso que hay diferencias entre jefe y líder, yo pienso que el jefe nomás nomás te manda. Y un líder te te ayuda a hacer las cosas. Por ejemplo, no solo te dice, sino, que también es parte de ese proceso de de de hacer las cosas. No no es simplemente estar dando órdenes, sino que también, ah, este, ayudando a a que se cumplan esas órdenes.
Así es. Es verdad. Sí, trabajando junto con los, pues, a los trabajadores, o los empleados, y simplemente no estar mandando a los demás. Oye, y por ejemplo, ¿qué haces los días en que no tienes ganas, o te sientes bloqueado?
Sí, claro. Yo pienso que esos días son los más importantes, ya que si no no te sientes motivado, no tienes ganas, pues, yo pienso que simplemente, por ejemplo, en mi caso, este, si no quiero si no me siento motivado o no tengo ganas para ir al gimnasio, entonces, pues, simplemente, digo, pues, no pasa nada, si no voy durante un día no me pasa nada. Entonces, me puedo tomar este descanso, al cabo ya al día siguiente puedo puedo ir con más energía, con más ganas. Pero, por ejemplo, en el caso del trabajo, eso sí ya es un tema más complicado, porque, no es como que yo le pueda decir al al jefe: "Oiga, no tengo ganas de ir, no me siento bien". <chuckles> Pues no, ¿verdad?, no, me me van a decir: "No, f vente para acá. No, no me importa". Entonces, como que ahí sí
Muy bien. <chuckles> Sí. <chuckles> ¿Y qué haces? Por ejemplo, si en el trabajo no tienes ganas, o sea, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? Como para motivarte ese día, o para pensar de que tengo que ir por obligación, ¿o qué es lo que haces?
No, yo pienso que más que nada, este, pi voy, si es voy, y pienso que, oye, pues, eh, hoy es un mal día, tal vez no tienes ganas de ir, pero, tú estás aquí porque te gusta estar aquí, entonces si, por ejemplo, supongamos que te corren o algo así, y vas a otro lado, no te va no te va a gustar, tal vez, este, trabajar allá, como trabajar aquí. Entonces, pues, ve el lado, bueno, por lo menos aquí estás en un ambiente cómodo, conoces a varias personas. Entonces, pues, tienes, eh, como que un ambiente que te apoye. Entonces, digo, okey, voy con algún compañero o algo así para platicar, así para distraerme un poco de de lo que estaba pensando, de la o de las mismas ganas de no ir.
Oye, qué bueno que pienses de esa manera también, eso me da mucha alegría, porque, se ve que eres una persona como que se pone sus metas y siempre las está siguiendo.
Ay, sí, muchas gracias. Sí, la verdad yo tengo mis metas claras y trato de de llegar a ellas, este, de la manera que se pueda. Si no es de una forma, va va a ser de otra. Y yo pienso que, pues, si llegando cumpliendo esas metas, entonces, pues, la verdad, uno se siente muy bien cuando cumple sus metas. Por ejemplo, hay alguien que tiene de meta comprarse un carro y se pone muy contento cuando se compra un carro. Entonces, este, yo pienso que así deberían de ser todos, tener metas para para que cuando las cumplan se sientan contentos y no solo ir por la vida viendo a ver qué qué pasa.
Si. Como monótona la vida, sin realizarse. Aparte, por ejemplo, si tienes una meta en tu por ejemplo, lo que dices del carro, o sea, trabajando diario para saber que algún día te vas a comprar un carro, es como una motivación diaria para saber, bueno, estoy yendo al trabajo, porque, tengo esta motivación, o simplemente yendo por monotonía y porque tienes que trabajar.
Sí, claro, yo pienso que si te pones una una meta, este, yo creo que va a ser más fácil como que visualizarte tratando de cumplirla, entonces, si si haces eso, yo pienso que es más fácil como que cumplir la meta, porque, estás tienes eso en mente, entonces dices: "Oye, pues, yo lo hago por esto", entonces hay que hacerlo, para porque, si no lo hago, no se va a poder cumplir mi meta.
Así es, oye, y por ejemplo, ¿cómo puedes equilibrar esos hábitos ambiciosos, con la vida personal para no sentirte como quemado, o con burnout?
Pues, yo pienso que para hacer eso, pues, yo creo que cuando llegas al punto de que te estás quemando, o estás en el burnout, yo pienso que en ese caso sí hay que sacrificar un un par de cosas, por ejemplo, si si llego cansado de un trabajo, si no si me dejaron mucho trabajo, o si hubo algún inconveniente en el trabajo que me dejó, pues, con un mal sabor de boca, eh, yo pienso que ese no no debería ser algo que, ¿cómo decirlo?, que que afecte a mi otra vida, entonces, yo pienso que, entonces, lo
Sí. O sea, sería como dejar lo del trabajo, en el trabajo, llegar a tu casa, y r como reiniciarte otra vez, que no afecte lo que pasó en el trabajo antes.
Sí, claro claro, y y también, puede haber ocasiones en lo que sí sí t llegues a casa pensando que oye, pues, sí se se te queda eso en la mente, entonces digo: "Oye, pues, tal vez, a lo mejor me tome un descanso", o algo así, me tome un café, o salga con le diga un amigo para salir, con tal de no para no abrua abrumarme pensando solo en eso.
Muy bien. Sí, la verdad es que sí tienes razón, o sea, como encontrando maneras distintas para alternar y que no te abrume lo que está pasando en tu trabajo.
Sí, claro, también, este, está el punto de no obsesionarte con algo. Por ejemplo, si tu meta llega a un punto donde te das cuenta que es muy difícil o es imposible de realizar, pues, le este, lo más sano, lo más conveniente es decir: "Oye, pues, este, esta meta es muy difícil, tal vez, lo en algún otro momento lo haga, pero en este justo momento no, entonces, la tengo que dejar de lado por el momento". Entonces si
O sea, ¿la la pospondrías o simplemente la quitarías de tu lista?
Dependiendo la situación, porque yo pienso que no hay que obsesionarse con las cosas, entonces, eh, dejarlo por lo sano, por así decirlo, y ya en algún otro momento seguirla de ser posible.
Ah, o sea, no sol no solamente te quedarías como enganchado en esa meta, simplemente, realizarías como otras situaciones o otras cosas para así mejorarla, y no sentirte como frustrado porque en ese momento no puedes hacerlo.
Así es perfectamente, porque yo he conocido personas que que se obsesionan con algo y ven que y no lo pueden cumplir, o es muy difícil, y se empiezan a abrumar, en vez de solamente decir: "Oye, pues, tal vez, no me encuentro en un buen momento, tal vez, no tengo la lo que se requiere para cumplir mi objetivo o mi meta". Entonces, se se se estresan, se abruman y se empiezan como que a decaer, porque, eh, pues, no alcanzar su meta como que los decae. Yo pienso que eso eso es parte de de de las ambiciones, de de saber qué es posible y qué no, que que no vas a poder cumplir todo lo que te propongas. Entonces, también es parte de de de eso, de saber cuándo dejar ir las cosas y cuándo cuándo sí las puedes hacer.
Sí, es cierto. Oye, qué interesante. Y, por ejemplo, ¿cómo pensarías o cómo dirías como se puede equilibrar esos hábitos ambiciosos con la vida personal?, para no sentirte que, no sé, por ejemplo, necesitas hacerlo, pero como me dijiste ahorita, hay gente que se engancha bastante. ¿Cómo les dirías tú que necesitan como sacrificar algo en ese momento o seguir esa meta? O sea, como un consejo a alguien.
Yo pienso que deberían analizar muy bien su situación y analizar correctamente qué es lo que ocupan, este, desarrollar, por ejemplo, habilidades, ah, este, juntar más dinero o algo por el estilo, o juntar algún nos por ejemplo, algún auto o algo así para cumplir esa meta. Entonces, le digo: "Oye, ¿qué tan cerca estás de cumplir esta meta?". "Oye, pues, este, así". "Ah, bueno, pues yo creo que sí deberías de seguir con con tu objetivo para para cumplirlo". Entonces, yo pienso que, ah, eh, sería como que hacer un análisis de la situación para ver qué tan cerca, qué tan lejos o qué tan difícil n es para esa persona cumplir con esa meta.
Okey. Oye, qué bueno. O sea, también como apoyarlo y ayudarlo en esa parte. De verdad, me da muchísimo gusto todo lo que me compartiste. Qué bueno que tengas como tan claro tu día a día, y también esa motivación. De verdad, te lo agradezco bastante.
Ay, gracias a ti por tu tiempo, me la pasé muy bien. Te agradezco por por haberme escuchado, por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo. Muchas gracias.